Oye, ahora quiero que me platiques, ¿qué hábitos te ayudan a ti a mantenerte firme en tiempos difíciles?
Ah, qué qué buena pregunta, fíjate, que hay un hábito que, pues, me ha ayudado, eh, en tiempos buenos y, sobre todo, en tiempos difíciles. Es uno que hago en la mañana, que es como un combo 3 en 1, ¿no? Es este, pues, medito, medito, medito, después, hago ejercicio y un poco de lectura. Y yo creo que de las 3 cosas, el meditar me me nutre más, sin sos la sin desmeritar los los otros, ¿no? Que también son bastante buenos.
Claro. Okey. <chuckles> Cuenta eso. Okey. Guau. Claro, claro. Claro, se te todos te influyen, pero, ¿sientes más, eh, como este cambio, o, esta más tranquilidad, o o, como centrarte más cuando meditas?
Claro, sí, sí, sí, mira, eh, en este meditación que que también inicio agradeciendo, ¿no? En la mañana, lo primero que hago es agradecer al creador del universo, ¿no?, por todo lo lo bueno y todo y todo esto acá en la vida, y también interiorizo con mi ser, con mi alma, ¿no? Que es tengo diálogos internos, y también o, a veces, nada más conecto, ¿no? Conecto con mi respiración, conecto con mi ser, y y ahí, este
Ah, okey. Ujú. Claro. Guau. Claro.
y así es lo que hago. Y, sí, fíjate, pues, fíjate que que me hay me hay me han ayudado, y me ayudan, y espero me siguen me sigan ayudando a mantenerme firme.
<giggles> Claro, es lo más importante. O sea, que, como dices, o sea, tienes haces 3 cosas, pero 1 te llama más a a seguirla practicando, porque es la que tú sientes que más te te ha ayudado. Y, pues, obviamente, conectas, como dices, es muy interesante esto que dices, de que conectas ya con algo, o sea, como interno, ¿no? O sea, ya no nada más es de agradecimiento, o de, ah, el típico de, mm, no, o sea, de que ya estás haciendo algo más dentro de ti al practicar esto.
Claro, claro. Sí, este, como te digo, ese ese ese diálogo interno, porque yo es esto estoy consciente que las palabras tienen poder. Poder para construir y para para destruir, y muchas veces nuestro lad diálogo interno a a nuestro ser, a veces, eh, nos decimos: "Eres un bueno para nada. ¿Ves? Te dije, iba a pasar esto, y lo otro". Y cuando estoy en ese en ese modo de concentración, de de conectarme ahí con con lo más profundo de de mi alma, entonces, este, pues me hablo bonito. <chuckles>
Claro, superinteresante. Ujú. Ujú. ¡Ay! Cla ¿te te te chuleas o te das ánimos o qué es alguna frase que te? ¿Tienes alguna frase favorita que te repitas en esos momentos?
Claro, claro. Eres e eres valioso y hay un propósito. No no desistas.
Oh. Oy, qué bello. Oye, ¿y cómo? O sea, ¿cómo llegaste a a realizar esto de meditación? Eh, digo, aparte del eh de las otras 2 actividades, pero, ¿cómo decidiste iniciar con la meditación en específico?
Eres El ejercicio. Ujú. Fíjate que yo me to bueno, hubo un intercambio, eh, esos navideños que hacen las oficinas. En el 2019, ahí una un una persona me regala este libro que se llama El club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma. Yo ya venía leyen ya tenía libros de ese tipo de Robin Sharma, ya había leído 2, 3 libros. John Maxwell, Dale Carnegie, Ryan Holiday, James ya había leído es de ese tipo. Bueno, no sé si esta persona haya o no hecho la tarea, pues, pero cayó como anillo al dedo este libro, y en Sí, así es, posiblemente sí, i igual que ya ya había incorporado algunas cosas a un sin embargo, en aquel entonces estaba viviendo con un poquito en piloto automático, muy rutinario. Me había descuidado en lo físico, entré a un sobrepeso por ahí. Andaba muy irritable, las cosas molestaban. Entonces, leí este libro entre Navidad y Año Nuevo, hubo cosas que me llamaban la atención, como este como este hábito de dedicar la primera hora del día, 20 minutos a meditar, 20 a hacer ejercicio y 20 para leer. Entonces, mira, año nuevo, vida nueva, <giggles> y entonces con todo el ánimo del mundo, dije: "Ya que pasó los tamales, el menudo, la pierna, el pozole, lo que quieras". Que todo lo ric ahora sí, y y este el 4 de enero me aventuré, no fue fácil porque no estaba acostumbrado a meditar, pero gracias a una, eh eh a aplicación en su momento que se llama Calm, no sé si todavía exista, eh, pagué unas suscripciones, eh, me m meditaciones guiadas y demás, y en su momento, pues, fue un buen Push on para mí, para para adentrarme en ese tema de de las meditaciones.
Okey. Okey. Ujú. Ujú. Te investigó. <laughs> <giggles> Okey. Ujú. Okey. ¡Ay, pues sí! <chuckles> Todo lo rico, ahora sí, a ponernos las pilas. Claro. Ujú. Muy conocida. Oye, pues qué padre, o sea, qué padre que en que te dieron este libro del que aparte tú ya tenías conocimiento del autor, a lo mejor en en otros títulos, pero que fue este empujoncito que, a lo mejor necesitabas mucho en ese momento y fue como una señal, eh, y que aparte decidiste tomar acción súper rápido. Y aparte, como dices, con la aplicación creo que también es más sencillo porque como dices, va te va guiando, entonces no empiezas en en ceros y eso también es importante al momento de crear un hábito, o sea, de tener una guía para no desistir, o sea, para ir creándolo y avanzando en esto que es, pues algo nuevo que a fin de cuentas es lo quieres como un beneficio ¿no? A largo plazo quedarte con ese hábito.
Así es. Así es. Claro, claro. Fíjate que sí, que que me he quedado y lo he abrazado, y y y y y este, y espero que se quede conmigo el resto de los días, Y y y, eh, y es que sí, me me ha ayudado bastante a ser mejor persona, ¿no? A a crecer día con día, y sobre todo también en esos momentos difíciles y duros, eh, pues, también me me me ha ayudado.
Ujú. Claro. Oye, hablando de esto, o sea, por ejemplo, em, al tú crear o abonar tú, eh, practicar estos hábitos, o sea, de meditar, hacer ejercicio y esto ¿cómo lo relacionas al mantenerte firme? O sea, ¿qué crees que te aporta o qué sentidos te aportan para mantenerte firme cuando no la estás pasando tan bien?
Mira que me ayudan a tener me han ayudado a a a tener, este, más calma, eh, estar en plenitud, sentirme más pleno, con templanza y paz, porque mira mira, eh, ojo, la paz no es ausencia de problemas, sino saber estar tranquilo, eh eh, yo te puedo decir
Okey. Exacto. Inclusive en medio de un problema, ¿no?
en medio de un problema, yo te puedo decir que, bueno, hemos tenido problemas, eh, mira, si si me permites compartirte en el tema que viv 2020 se vino la pandemia y todos ahí ahí encerrados, pero
Por favor. Claro.
me ayudó mucho, porque yas ya traía esto a a sobrellevar, pero algo más puntual
Ujú.
el año pasado mi padre murió, este, en en ah, gracias. Este, murió en mayo del 2024, eh, y sí está si bien es cierto, eh, traía una enfermedad que es lo estaba complicando
Lo lamento mucho. Okey. Ujú.
y eh hubo una i se le iba a hacer una intervención ahí, y la verdad, este, ahí yo, pues, eh, no había familiares, yo estaba ahí, autoricé la intervención, ahí un poquito presión por el la por el lado médico, que consideraban que era necesaria, y en esa intervención hubo una negligencia médica total y fatal
Ujú. Okey. Claro. Ay, no me digas eso.
que a la mejor mi padre, no sé si hubiera muerto después, no lo sé, pero ese aceleró y, este, pues, falleció mi padre derivado de una negligencia, una mala praxis.
Ujú.
Y, de hecho, no me querían dejar cuando yo pase, eh, me tocó ver sus últimos minutos ahí como él estaba peleando por por la vida tratando de respirar, le poncharon un pulmón, y, este, ahorita que te platico, pues, se me viene la imagen a la mente y fue algo muy duro para mí, donde también.
Ay, no. Claro, me me me imagino, y y lamento mucho que hayas pasado por esa situación, eh, si estás a gusto platicando de esto, adelante, y si no, podemos cambiar de pregunta, no te preocupes.
No, no, mira, no, no pasa nada, digo, este, precisamente, pues, bendito Dios, estos ha estos hábitos a mí me me me han, este, ayudado, ¿en qué?, pues, en su momento, te soy honesto, pues, me culpé de que la cla cla lo los clásicos, los, ¿qué hubiera pasado si no? Este: "Es que para para qué le hice caso al médico. No era necesario a lo mejor ese e e e esa intervención".
Claro. Ujú.
Este, a lo mejor mi padre estuviera aquí aquí con nosotros. Pues, no sé, o o o si se hubiera ido, pues, se hubiera ido de una manera más natural y no tan tan dura, porque sí sí lo sí lo vi sufrir.
Claro, son son todas las pre las preguntas del ¿Qué hubiera pasado si no, o qué hubiera pasado si sí hubiera hecho las cosas diferentes? Supercomprensible que hayas pasado eso.
Sí. Así así es. Y entonces, obviamente, que esas charlas yo las tenía al momento de meditar, porque ese hábito, pues, ya lo tenía muy automatizado, pues, esto fue el año pasado.
Ujú.
Y llegué a un momento, lláma llámale, eh, y aparte mi padre fue un fuimos, eh eh eh, fue mi padre, mi amigo y mi confidente, y y, este, y llegó, es llámale, si quieres tú, revelación de lo alto, revelación divina, y donde me dijeron
Claro. Qué bello. Ujú.
que todo estaba bien, que no había nada por qué, pues, como autoflagelarse, ni más, entonces, que estuviera yo en paz
Claro.
y que él estaba bien, y sencillo, este, ahí yo, a través de esa fue fue en un momento de meditación, en una mañana, me acuerdo que yo estaba agradeciendo por la vida en después de un tiempo de de de que mi padre había partido y, entonces
Ujú. Wao. Ujú.
Y, pues, que te puedo decir que, de ahí, pues, he estado muy en paz y d ahorita te puedo platicar, sí estoy sí estoy, a la mejor platicar un poquito con no, no estoy triste, no estoy triste, no estoy llorando. Sí, a la mejor, con poquito de profundidad, quizás, eh, por el tema que es, pero no, este, yo no me porque hay gente que, a la mejor
Claro. Claro.
que he sabido que, cuando, eh, se quedan la carga, que ahí se la llevan en el panteón y demás, y y y que le hubiera dicho esto. No, yo con mi padre estoy en paz, yo le dije infinidad de veces lo mucho que lo amaba, infinidad de veces lo besé, lo abracé y platicamos. Entonces, y lo cuidé en sus últimos O sea, pues, en ese sentido yo estoy en paz. Y sí, de vez en cuando voy y visito su tumba, ¿no?, este, sabiendo que están sus restos, su alma está en otro lugar, y que espero, en un futuro, cuando me toque partir del otro lado del sol, poderme reencontrar con él.
Claro. Ujú. Qué bello. Ujú. Claro. Y así será, y te agradezco mucho que que me hayas compartido esta experiencia que es tan personal, y tan sensible. O sea, el tema que es obviamente, este, lamento mucho la que hayas pasado esto, eh, con con tu con tu papá, y obviamente me emociona el el la paz, como dices, que tienes, o sea, al platicarlo, que a lo mejor como que haces, entre comillas, las paces con lo que sucedió, no significa que no duela, o, que no sea triste, o, que lo olvidas, pero
Gracias. Sí, cl porque uno uno los quiere eternos, ¿no? Pero, pues, así es todo. Así es.
Exacto. Pero, es increíble también como justamente estos hábitos que que ya tenías tú de de años de practicar, o sea, fue algo muy, pues, por así decirlo, muy vital en en acompañarte en este proceso para que a lo mejor no fuera tan pesado, como dices, de llevarlo durante meses, o, años cargando, como isk cuando cuando las personas fallecen, y que no las dija no las dejan ir. Y eso no les da paz, ni a ellos mismos como familiares, ni a lo mejor, como dices, al alma de la persona que que ya no está en en la tierra, ¿no? Entonces, claro, es que qué bueno que este hábito tan pequeño como parece, y que a muchas personas a veces les puede parecer como muy tedioso, o sea, te dio esa fortaleza, y esa valentía, y confianza para seguir adelante, o sea, para poder salir de este de ese momento. Porque a lo mejor nunca le liberas la situación, pero que seguiste adelante, que eso es lo importante también.
Así es. Que que ya partió, así es, así es to totalmente. A así es. Sí, a así es, sobre todo te digo co como como la forma como yo lo vi, ¿no? Este, si si él se hu hubiera partido, pues, de una manera natural, pues, listo, ¿no? Pero la manera como hubo una mala praxis, la negligencia y demás, y todo esto, y ver su m eh, la manera con dolor y sufrimiento que lo vi partir. Fue algo que que, pues, sí sí sí me dolió, y cargué, y y hasta este punto, como te dije, pues, sí me llegué a culpar, pero créeme que que después de ese con este ha hábito y en ese momento, en esa conexión que tuve con con mi ser que interioricé, y también con con algo con algo que está más allá, con algo divino, una, eh, que
Claro. Claro. Ujú.
Yo est clarito escuche escuché esa voz, y, este, y no, mira, estoy ahorita, yo estoy en paz. Yo con mi mi padre estoy totalmente en paz, este, yo sé que mis hermanos cada uno lleva su su duelo a su manera, lo ha llevado. A lo mejor, por ahí, una hermana todavía anda cargando algunas cosas, yo con mi padre estoy en paz. Y-y si, pues, le tocó, desafortunadamente hizo una mala praxis, pues, así se dieron las cosas, no hay que cargar el juicio, y bendito Dios estamos bien.
Claro, ya algo Exacto. Claro. Sí. Claro, y eso eso es lo principal que, o sea, bien como dicen, ¿no? O sea, dentro o después de la tormenta, ves la la el arcoíris, ves la luz, que a lo mejor no significa que vas a estar bien todo el tiempo porque no es algo lineal, o sea, el duelo, pero qué bueno que estés que estés en paz y que tú te sientas bien, que eso es lo más importante. O sea, que en la esta esta combinación de hábitos te hayan ayudado y no y no te hayas quedado como en ceros o sin saber qué hacer, o sea, que que eso es lo más importante, que esos hábitos te dieron ese empujoncito para para avanzar y poder salir de ese momento.
Claro. Bastante. Sí, bastante. Claro, claro. Sí, este este, ahí to me ha me ha estado, como te digo, ha estado estar en paz, o sea, saber que, a pesar de las situaciones y circunstancias, este, saber, este que estaré en paz con uno mismo, y saber a quién acudir y listo. Estaré con esa templanza, y ha sido bastante bueno para mí y y espero que estos hábitos me acompañen el resto de de mis días.
Exacto. Oye, pues, la verdad me dio mucha emoción escucharte. Te agradezco muchísimo que te hayas abierto con esta, eh, con esta experiencia que que viviste. Agradezco mucho que me hayas tenido la confianza. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, espero nos veamos pronto. Cuídate mucho.